Non, non, non, non, je suis pas non plus un ouais, non, j'e j'essaye pas non plus beaucoup de choses, heu heu, sinon là, le non, non, non, non, tu vois? J'ai essayé le café au lait, j'aime pas trop, heu
Non, ça <laughs> T <laughs> tu es pas dingue, tu fais pas des expériences, heu. Ouais.
heu, voilà, le sucre, je mets pas non plus, mais à part ça, non, je fais pas d'essais, heu, précis.
<laughs> OK, ouais, tu fais pas des expériences culinaires, heu, <laughs> particulières avec ton café, et hem, du coup, heu, aujourd'hui, tu prends un café tous les matins, et est-ce que, même si ça reste un café, heu, plaisir, heu, tu en bois un autre dans la journée, peut être pendant que tu bosses, après manger, heu, ou je sais pas, après une réunion? Ouais.
Non. Ouais. Ouais, alors, je prends 1 au petit déj après, 1 arrivé au boulot, j'en prends 1 si tu veux.
OK.
Et puis, j'en prends 1, heu, après manger, le midi, en début d'après-midi.
OK, donc tu es à 3 un peu près. Ça t'empêche pas de dormir? <chuckles>
Ouais. Non, non, non, pas du tout.
Pas du tout, tu es pas team, heu: «Faut pas que je prenne mon café trop tard».
Non, bah, après, j'ai le sommeil facile, je suis quelqu'un aussi que si je prends un café, même, heu, allez, à 21:00, heu, le soir, heu, ça ça m'empêchera pas de dormir, en fait.
Ah ouais, OK, bah ça va, tu as de la chance, du coup, c'est plutôt pas mal. <laughs>
Ouais. Ouais alors, j'ai il y a des gens, heu, chez qui, heu, je connais des personnes chez qui, en fait, heu, prennent pas de café après, heu, 15:00, parce que ça dor les empêche de dormir le soir. <gasps> Moi ça me fait strictement rien, quoi, heu, prendre un café à vingt-deux heures et puis 22:30, m'endormir comme un loir. <chuckles>
C'est vrai, oui. OK, bon, toi, tu es plutôt tranquille. OK <laughs> bon, c'est plutôt pratique et est-ce que tu penses que ça te donne quand même de l'énergie, ça te booste ou pas, quand même quand tu prends ton café, en soi?
Ouais, ouais, parce que, heu bah, des fois, tu as ce petit moment de fatigue, heu, alors, je sais pas si c'est le café, ou le fait de boire une boisson chaude.

Ouais ça te donne, heu, ça ça apporte un côté un peu, heu, réconfort finalement. Surtout le chocolat chaud, heu, quand tu rentres justement, heu, voilà, en hiver. Tu rentres à la maison, tout le monde se pose, on boit un petit chocolat chaud tous ensemble. Ça a un côté un peu, heu, réconfort/ féerique heu. <laughs> Un peu cliché, mais bon.
Ouais c'est ça ouais, et puis, heu, et Ouais et puis, beh il y a aussi, ça réchauffe, enfin c'est c'est c'est à la base c'est pour ça, hein.
Ouais. Effectivement, et hem, est ce que tu bois autre chose? Tu bois du thé peut être un peu?
Heu, ouais j'en bois, bah de plus en plus, heu heu, peut-être, heu, aussi parce que j'ai réduit le café, je me suis mis au thé, enfin je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux parce qu'à priori, la théine c'est pas forcément ouf non plus, heu, mais heu, ouais j'en prends aussi, ouais. P souvent, alors tu vois, heu, l'hiver, heu, l'été j'aime bien ma petit mon petit thé, heu, froid, c'est vrai que je laisse refroidir
OK. OK, tu as, heu, t ouais tu essaies. <laughs> Effectivement. Ouais. OK, donc un petit thé frais, heu, ça passe bien.
et heu ouais citron citron, menthe, tu vois un petit truc frais, comme ça.
Mmh OK.
Même, heu, l'hiver, heu, j'aime bien, heu, bah, le soir tu vois je rentre du boulot, la 1re chose que je fais, c'est je fais chauffer mon petit thé avec une cuillère de miel.
<clears throat> Toujours la petite cuillère de miel hein? Elle est toujours là, elle est toujours présente. <laughs>
Et ouais et c'est c'est le petit mon petit plus, hein, et j'ai l'impression que je vais te donner envie d'essayer. <laughs>